Voilà. En Australie, absolument pas. C'est-à-dire que heu, tu vois, moi, quand je suis arrivée en Australie, heu, j'ai j'ai essayé de manger, voilà, beaucoup de de fruits et légumes pour, heu, quand même, heu, garder une alimentation saine. Mais, en fait, les fruits et légumes sont vraiment bourrés, mais bourrés de pesticides. Et en fait, pendant ah, ouais, ouais et franchement les 4-5 premiers mois, heu, mais et je rigole pas! J'avais énormément de de problèmes gastriques malheureusement. <laughs> Parce que
Ouais. Ah, ouais! Ah oui et même, alors que même que tu mangeais des fruits et des légumes, finalement.
Oui. Ah, mais parce que là-bas, en fait, les fruits et légumes, comme je t'ai dit, ils sont vraiment bourrés, bourrés de pesticides. Ce qui diffère complètement de la France et en fait, là-bas, tu vas tu vas n'avoir que des, heu, légumes très beaux et des, heu et des fruits très beaux, tu vois? Il va pas y avoir de de de choses un petit peu, bah, entre guillemets, «des fruits et légumes moches», comme on peut en avoir en France.
Oui, m de ou des des marques un petit peu abîmées parce que là, en fait, ils sont tellement, heu, modifiés qu'ils s'abîment pas. Ils sont peut-être très gros et j'imagine, peut-être aussi, plein d'eau, peut-être?
Voilà. Exactement, exactement. Plein d'eau, vraiment pas goûtus, heu et et et pour le coup, enfin, heu, voilà, je j'ai j'ai mangé plein de fruits, hein, des des pommes, heu, des fraises, heu, des heu, des oranges, heu, des clémentines. Ça n'a pas du tout le même goût qu'en France! En France, vraiment, c'est tout est vraiment plus goûtu, en fait, tout est plus, heu, fruité. Je sais pas comment expliquer, mais c'est
Oui, tu tu ressens plus le le la nature du fruit, en fait, parce qu'il a pas été transformé autant. Que là, c'est tellement transformé que tu sens même plus son goût. Tu parlais de fraises, c'est quand même un goût très atypique, la fraise et même la fraise, tu trouvais plus, heu, ce goût de fraise?
Lu C'est ça. Exactement. Ouais. Mais pas le goût de fraise que j'avais en France. Tu vois, là-bas, les fraises, elles étaient, heu mais, tu vois, en France, bon, des fois te tu en as des fraises qui n'ont pas franchement de goût, parce qu'elles sont pas assez mûres ou parce qu'il y a pas eu assez de soleil ou assez d'eau. Et bah, en fait, et beh, voilà! Et beh, ce goût là, c'est le goût des fraises en Australie, mais même les meilleures fraises, tu vois?
Oui. Mmh mh. Ah oui, d'accord! Ouais, donc heu, oui, parce que quand tu vas en France, que tu prends tes gariguettes et tu tu es sûr un petit peu de la qualité. Parce que tu sais qu'il y a eu du soleil et tout. Là, c'est peu importe, même si tu vas prendre la la qualité supérieure, tu auras quand même ce goût qui n'est pas là, que tu n'as pas retrouvé, quoi. Et et est-ce que tu as, mmh, tu as fait ce même constat, en Asie, par rapport à donc ton identité, heu, culinaire, hein, française? Tu as eu le même constat en Asie, ce cette heu, ce ce manque?
Donc heu, ouais. Et. Voilà. Mmh. Exactement. Ouais, exactement, exactement! Mmh mh. Alors